É, eu vou tentar. Porque o problema é, que se tiver esse barulho, eu acordo. E o problema é que muitas pessoas acordam, né. Mas elas dormem de novo, e eu não durmo. Principalmente se for 2 a 3 horas depois que eu dormi. Por exemplo, eu durmo 22:30, se for depois de meia-noite e meia, até mais ou menos 1h00 ou 2h, eu não durmo mais.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Ah, caramba. E e voc
É. Eu já percebi isso, que deve ser a fase do sono, né?
Entendi. Sim, sim. Mas é justamente nesse horário que acontece esse barulho externo? Por exemplo, esse caminhão do lixo?
É. É, eu penso que sim.
Ah, tá! Você não conseguiu detectar ainda o horário certo que eles passam.
Eu penso Não, não, não. É Ou ou ou talvez bombeiros, também. Os bombeiros adoram passar na minha rua, sabe, e eles passam assim
Ah, tá. Hum.
Nossa, com aquela sirene alta, sabe?
Super alta, aham.
Super alta, e não tem como eu fazer nada, né. Eu não vou pedir para o bombeiro parar de <laughs>
Entendi. Exato, exato. Ô, seu bombeiro, para essa sirene aí! Pois é.
"Ai, para essa sirene aí que ela está dormindo!". Ai, meu Deus, não tem jeito.
Exato. É. Mas e e na sua casa, você dorme com a com a janela aberta, por exemplo? Ou não, você pela
Eu durmo com a janela meio aberta, sim, porque eu sou aquela pessoa, mesmo estando muito frio aqui, né, até quase que nevando, eu não eu não consigo, porque o aquecimento aqui, ai, é difícil. É alto também, sabe, então. E eu gosto de dormir com friozinho.
Entendi. Hum. Uhum. Ah, que daí deixa muito seco. Ah, entendi. Entendi, pra ficar bem confortável embaixo da coberta.
Então, eu tenho que deixar pra ficar confortável. É, é um dos passos, né, pra temperatura ficar agradável. Então, como eu não não moro sozinha, eu tenho que aceitar que seja um pouco mais alto.
Entendi. Uhum. Uhum.